Пожилым, как бы так уважительно сказать.
Ну не знаю ст ст сбалансированным, стабильным таким, не знаю, что ли да? Как-то так.
Да. <laughs> Да, а то у тебя уже, м, становится как будто всё на места, и ты, э, хочешь просто вот, знаешь, ни зачем не гнаться, а просто вот наслаждаться этой жизнью, в вашими там детьми, внуками, не знаю, друзьями, отношениями, и просто вот жить, вот просто вот полноценно жить, никуда не спешить, не никому не отдавать своё время, а делать то, что вот тебе нравится, что тебя наполняет.
Мгм. А. Мгм. Мгм. Да. М-да. Мгм. Общаться с теми, с кем ты хочешь там, дарить свое внимание, получать внимание там от каких-то близких людей, вот просто вот как-то вот так вот дышать что ли глубоко, да, если можно это так описать.
Да, да. Без всяких условий там. Вот не подышу Чем я буду дышать, если я там не заработаю столько-то?
Мгм. Да. Ну да, да, вот та такие вопросы возникают, да. Ну, вообще, получается, что да, действительно, такие вот очень сильно смещаются акценты между там, допустим, ну 20 и 40, 30 и 60, прям, вообще, в в другие стороны и наверное, поэтому и приходит где-то в 60 рефлексия о том, что вот: "Ах, в свое время не уделял больше внимания кому-то там", да.
Да, очень сильно смещаются. Да, как будто сожалеешь об этом. Н н ну, потому что ты уже
Мгм. Но да, нужно при этом осознавать, что не уделялось внимания, потому что это были объективные причины. Что ну
Да, но ты ж просто это уже анализируешь другим мышлением. <grunts> Оно ж уже не такое, как было там в 20-30.
Да. Мгм.